Oye, fíjate que no sé si te haya pasado a ti, pero sí es muy común que a muchísimas personas le pase de que cuando se quieren dar un tiempito para descansar, que ese sentimiento de no estar haciendo nada, como de que nomás estar tirando flojera, que no sé qué, les termina generando como que ansiedad y se sienten culpables. ¿Tú cómo te permites descansar sin ten sin sentir esa culpa?
Ay, es una muy buena pregunta. Pues mira, yo me permito descansar sin culpa exactamente igual que trabajo sin culpa y con gusto.
Mm, okey. Y normalmente, ¿cómo cómo cómo la haces? ¿Cómo qué cómo encuentras ese balance más que nada?
Mira, yo fui muchos años de mi vida workaholic, adicta al trabajo.
Ah, muy bien.
Adicta al trabajo y también sentí mucha culpa al respecto cuando descansaba, ¿no? Eh, hasta que tomé terapias, no por ese tema, fueron otros temas los que me llevaron a la terapia, pero siempre van saliendo, pues, tus tus rasgos de personalidad, tus hábitos, em, ¿no? Entonces, de verdad, yo era una persona que terminaba exhausta, ¿no? Y y y creo que tenía eso, ¿no? De de de de creer que descansar es perder el tiempo, pero descansar es aprovechar también el tiempo, porque tu cuerpo no es una máquina 24,7..
Ajá. Ujú. Sí, claro. Ah, entiendo. Ajá. Sí, claro.
O sea, el cuerpo nosotros lo tenemos que cuidar, y el descanso es tan importante como la actividad.
Mm, okey. Sí, sí, sí, y luego muchísimas personas, como te dije, eh, como que no logran separar esto, y siempre entra como que ese sentido de culpa, como de que, no, es que ahorita no estoy haciendo esto. Por ejemplo, a ti te llegó a pasar, como dijiste que estuviste muchos años, eh, ahora sí que siendo una persona como que medio adicta, entre comillas, al trabajo, eh, ¿tienes alguna historia que te hizo, que te hizo darte cuenta de que, sabes qué, ya estuvo bueno, necesito descansar y así?
Sí. No, de hecho, no, nunca, fíjate, porque yo creo que tenía demasiada energía
Ajá.
Eh, lo empecé a hacer desde muy joven.
Ah, okey.
Y y tenía demasiada energía, ¿no? Eh, pero más bien, eh, te digo, fue la terapia la que me hizo concientizarme de esto, de de que te y te repito, o sea, no fui por ese tema. Pero un tema te lleva a otro, ¿no?, y entonces vas hablando de tus hábitos, de lo que piensas, de lo que crees. Entonces, alguien que trabaja, eh
Mm, órale, superbién. Mm, okey.
sin culpa, ¿por qué va a descansar con culpa, no? Eh, todos necesitamos actividades distintas, ¿no? O sea, si entendemos que el trabajo
Mm, okey.
es por el que te remuneran, o sea, por el que te pagan, la verdad es que hay mucho trabajo que siempre hacemos por el que no te pagan, ¿no?, pero es necesario. Por ejemplo, eh, las cosas de limpieza de la casa que nunca terminan, ¿no? Los trastes que ensucias, eh, las cosas que te cocinas, los baños que utilizas para hacer tus necesidades o para bañarte, eh, tus sábanas, que tienes que cambiarlas, tus toallas, que tienes que cambiarla, tu ropa, que hay que lavarla. O sea, todo ese trabajo, ¿no?, nunca termina, por ejemplo.
Ajá. Mm, entiendo. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí.
Entonces, tienes que ir encontrando un balance de tal manera que cuando has cumplido, ¿no? Con tus responsabilidades, tanto por las que te pagan como por las que no te pagan, pero es necesario para vivir en armonía eh, descansar es parte de ese equilibrio, ¿no? Entonces, y descansar como lo que tú entiendas que es descansar. O sea, habrán personas que para ellos descansar sea dormir una hora, a echarse la siesta, o habrán personas que para ellos descansar es este día no me voy a maquillar, por ejemplo, el caso de las mujeres, o no me voy a cortar la barba en el caso de los hombres
Ajá. Ujú, jum. Ah, okey. Sí, claro.
¿No? O incluso hasta hoy no me baño, voy a estar echada en mi cama viendo series, ¿no?
Sí, sí, sí, claro. No, y luego, no sé si si te haya pasado a ti en aquel momento donde que que siempre andabas, bueno, s gracias a Dios tenías siempre mucha pila de que siempre andabas activa, siempre andabas con cositas, de que no sé si te pasaba que al hasta cierto punto te daba miedo como que cuando estabas descansando y sentías como que no estabas haciendo suficiente de es que, la verdad es que yo siento que la mayoría de las personas como que se terminan trastornando cuando tienen ese tipo de problema, que batallan en en descansar, de que cuando se quieren echar un sueñito unos 10, 15 minutos es como que no pueden porque está ese sentimiento de que: "Ay no, es que estoy haciendo esto. Ay no que estoy haciendo esto".
Sí. No, y a veces te a te agarra la ansiedad, ¿no? Y apenas estás cerrando el ojo y ya, ¡uy! Sientes como ese latigazo así en el corazón de de ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, estás sentado
Ajá, claro.
y
Ajá.
Ya estás pensando en lo que tienes que hacer la siguiente hora, y luego en la noche, y luego mañana, y luego el fin de semana, y luego el siguiente lu o sea, entonces tu mente no no descansa, ¿sabes? Y uno de los hábitos que yo tengo para descansar realmente, que me desconectan, por ejemplo, es tejer, fíjate.
Sí, claro. ¡Ah, órale! súper bien. Entonces, te termina ayudando muchísimo.
A mí me encanta tejer a crochet desde aprendí desde los 12 años, pero aprendí por mi cuenta, porque en mi familia nadie teje. Fue algo que a mí me agradó, que una amiga una vez llevó un hilo y un crochet, y y aprendí a hacer cadenas, y ya después, este, me fui apoyando con las mamás de amigas que sabían hacer otras cosas, y me enseñaron a hacer otras puntadas y todo eso, de tal forma que para mí los libros y el tejido siempre han sido los grandes compañeros de mi vida, ¿sabes?
Ajá. Ajá. Órale, qué bueno. Ujú.
Los llevo a todos lados, porque además soy una persona muy desesperada.
<chuckles> Sí.
Entonces, si tengo que estar esperando, por ejemplo, en el banco, ¿no?, a que me atiendan y hay cola, y, oh, Dios, tengo que esperar aquí media hora, 40 minutos, una hora, lo que sea, si estoy sola, bueno, me vuelvo loca. ¿Sabes? En cambio, sí y sí me siento acompañada por mi tejido.
Ajá, te ayuda muchísimo.
Entonces estoy creando y es algo que realmente me desconecta porque necesito concentrarme en lo que estoy haciendo.
Órale, pues, la verdad que superbién y, más que nada, creo que mm, es lo que le falta como que a muchísimas personas, eh, encontrar como que esa estrategia, esa actividad, eh, lectura, etcétera, en tu caso es tejer, como que encontrarlo algo que te ayude a desconectarte totalmente y logres como que tal cual descansar, que creo que no muchas personas lo logran ¿cómo cómo fue que tú descubriste esto? Porque al final de cuentas siento que es una actividad no muy común, que esta me me da mucha curiosidad realmente cómo fue que la descubriste.
Ajá. Sí. No, y menos con alguien que toda su vida ha sido tan ejecutiva y tan, o sea, <chuckles> e hay muchas personas que no me conocen bien, que no podrían imaginarse que yo hago eso. Como que no va con mi personalidad, ¿sabes?, y y te digo, sea, empecé de niña, a los 12 años, o sea, me llamó la atención y cada vez quise saber más y más y más y más, pero además ha sido una de las grandes herramientas para mí, en situaciones de ansiedad, de zozobra, ya sabes, de los golpes que te da la vida, ¿no? y y que de repente crees que todo está bien y pum, pasa algo y se te mueve, pero absolutamente el mundo, ¿no?
Ajá. Sí. Mm, okey. Sí, claro. Sí, claro.
Entonces el tejido a mí siempre me ha dado estructura, me ha dado calma, y de unos años para acá se descubrió que lo que hace en tu mente es lo mismo que las meditaciones.
Ah, órale. ¿En serio? Eso no no jamás me lo hubiera imaginado. Ajá.
¿En serio? En serio, y antes estaba como muy estigmatizado de decir: "Ay, eso es para viejitas o o solo para mujeres". No, por eso también muchos hombres ya tejen en el mundo.
Sí. Mm, okey.
Porque te da esa estructura mental.
Sí, claro. Oye, no no no lo sabía para nada realmente y se escucha super interesante, la verdad no, no, no lo conocía ni tampoco me se me venía hacia la cabeza, y qué curioso, ¿no? Que realmente llegue como a ese punto que vendría siendo incluso como la meditación, que la meditación está comprobadísima, que te te ayuda, te anima, si tienes problemas, te ahí literalmente te ayuda a solucionarlos y así. Qué qué impresionante, la verdad.
Y y sí. ¡Sí! Sí, para para mí siempre lo fue el tejido, sin saberlo. Fíjate. O sea, es algo que siempre me gustó hacer, soy como muy manual, ¿no? Eh, y y y y sin saberlo, pues ahora entiendo desde que leí ese ese estudio que hicieron, ¿no? Con con las personas que tejen, eh, que te da esa esa estructura mental, eh, te ayuda a la ansiedad, te ayuda al estrés, te ayuda a todo eso, y realmente te concentra porque necesitas cosa que a veces es difícil lograr con la meditación, ¿sabes? Hay personas que, por ejemplo, no logran realmente meditar, eh, u u s tienen demasiados pensamientos en la cabeza, o quedan dormidos.
Ajá. Sí, claro. Sí, claro.
¿No? Entonces, el tejido realmente te mantiene ese enfoque mental que hace que te desconectes en automático con lo que te preocupa y poco a poco empiezas a recuperar la calma.
Ajá. Mm, okey, okey. Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, yo, por ejemplo, créemelo, necesito tejer antes de dormir. Por ejemplo.
Órale y <laughs> O sea, que llegaste incluso a ese punto de que o sea, te genera ¡órale, qué bonito! Sí, sí, sí.
Siempre lo he hecho. Sí, siempre lo he hecho. O sea, yo creo que no sé, mi cuerpo por alguna intuición o algo, pero era lo que siempre me hacía sentir bien, ¿no?
Mm, Okey.
Entonces, eh, yo, aunque me acueste tarde, tengo que darle una o 2 vueltas al tejido, ¿no? Y siempre tengo 2, 3 tejidos a la vez, porque me aburro de un color o de una puntada y tengo otro, ¿no?
<laughs> Sí, sí, sí.
Y y así lo hago, ¿no? Y siempre regalo cosas tejidas a mis seres especiales, ¿no?
Sí, sí. Mm. Órale, qué bonito. Y se me hace se me hace supercurioso realmente cómo me lo dices todo, de que, bueno, por lo menos un mundo supernuevo para mí. De que no, es que incluso me aburre y agarro otra puntada y así, la verdad que lo mm, lo único que hago lo único que hago es imaginármelo. <laughs>
Ajá. Ajá. Ajá, te lo juro, siempre tengo Sí, siempre tengo 2, 3 tejidos a la vez. Entonces, me aburro de un color o de un tipo de hilo, o de un número de gancho, y agarro otro. Te lo juro, es lo máximo. Entonces, eso a mí me lleva, yo creo que es como cuando, no sé. ¿Has visto, por ejemplo, los ca los caballos de carrera?
Ujú. Ajá. Sí, sí, sí, los he visto.
Después de las carreras, no los pueden parar en seco. O sea, tienen que darles todavía algunas vueltas ¿no? Para que entren poco a poco, eh, en calma.
Sí, ajá. Sí, claro.
¿No? No los pueden que parar de de en seco, de golpe. Entonces, yo creo que a mí me pasa algo así. Soy una persona muy activa, no hiperactiva, gracias a Dios. Yo sí puedo estar, eh, sentada, pero eh, hago demasiadas cosas en el día, siempre lo hago. Entonces, como que necesito conectar, ¿sabes?, con esa parte del tejido para poder descansar realmente.
Mm, okey, ajá. Sí. Ajá. Ah, órale, oye, super bién. Oye, y de casualidad, ¿no tienes, como que un tipo de es o sea, no te gustaría aprender algún tipo de descanso, a lo mejor un poco diferente, eh, aparte del tejido? ¿O tú sientes que de plano ya, el tejido es para ti? Esto ya me encanta, no necesito nada más, con esto vivo el resto de mi vida. Mm, okey.
A mí a mí me va perfecto, a mí me va perfectísimo, y lo que también me funciona, por ejemplo, es la respiración. Haz de cuenta, ¿no? Cuando de repente estoy en algún lugar, y que no tengo el tejido, y que pasa una situación que me descontrola, lo que sea, la respiración, ¿no? Que esa siempre la tienes contigo a la mano, a donde quiera que vayas, ¿no?
Ah, okey. Sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí.
Pero, yo me voy de viaje y siempre llevo tejidos.
Ah, okey. Y siempre andas haciendo, ahora sí, que andas haciendo diferentes manualidades, y todo eso, y me imagino que incluso si el
Ajá, pero, el tejido es como lo más práctico, ¿no? Entonces, para mí descansar, por ejemplo, en la playa es echarme en un camastro, así rico, eh, con una piña colada, y ponerme a tejer, o por momentos a leer un libro, y meterme a la playa, o caminar en la playa, ¿no? Eso para mí es descansar.
Ajá, inclu incluso si te sientes estresada, ¿verdad? Ajá. Ah, órale. Mm, órale. No, es que se escucha súper bien.
Y veo cómo me me hace bien.
Sí sí sí sí. Y es que realmente se escucha superbonito, realmente todo eso, y más que nada de que al final de cuentas terminas haciendo cositas que le entregas a tus seres queridos y me imagino que ellos también la toman con super con muchísimo cariño y todo eso. Es que
¡Ay, claro! Porque aparte hago cosas increíbles. <laughs> Te juro, o sea, he aprendido mucho, ¿no? Pues te digo, tejo desde los 12 años.
Ah, órale <chuckles> mejor mejor aún. Sí sí sí sí sí.
Y ahora es mucho más fácil con los tutoriales, ¿no?
Sí, sí sí me imagino de que cualquier cosita que ves, dices: "Mm, lo voy a intentar". <laughs>
Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y compro los hilos y y y todo eso y los estambres y las hilazas. Y fíjate que de eso sí tengo una compulsión, de comprar hilos e hilazas.
Ujú. Órale. <chuckles>
Tengo muchos.
Sí, sí, sí. Sí, me imagino. Oye, pues, la verdad que muchísimas gracias por esta plática. La verdad que me encantó y no conocía realmente todo esto, lo que vendría siendo del tejer. Ahorita ya lo conozco y pues nada, que pases bonita noche y que todo te vaya superbién.
No al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo, y y de verdad lee acerca de lo que digo y vas a ver